Dis-moi j'ai, hem, je vais avoir besoin de de p de tes conseils, hem, parce qu'au niveau du travail, de plus en plus, heu, j'ai, hem, j'ai des demandes, heu, de de mes collègues, heu, pour des pour que je les aide ou pour effectuer des tâches qui ne me reviennent pas
D'accord.
mais j'ai une grande difficulté à dire «non».
Ah. OK. Alors, hem, quand vas-y, vas-y, continue.
Et ça m'a été, heu ouais, ça m'a été, heu, reproché, heu, lors de mon entretien annuel par, heu, ma direction. Heu, parce que, heu, du coup, bah, on me sollicite, hem, énormément, on va dire, heu ça dépend des journées mais, heu, ça peut être plusieurs fois par jour, heu, alors, bah, c'est jamais au détriment de mon travail, parce que j'arrive toujours à récupérer, heu, le retard ou, heu, heu, à mettre les bouchées doubles, heu, mais, heu, d pour ma direction, il y a des personnes qui viennent me voir sur des sujets qui, heu, n entre guillemets «ne me regardent pas».
OK. Aha. OK. Donc je comprends, hein, que ça peut être, heu, vraiment frustrant, parce que tu veux faire les choses bien et puis, en même temps, ta direction te dit: «Heu, non tu là tu tu devrais pas», donc, heu, tu es un peu en entre 2 chaises.
Oui. C'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. À savoir que, tu vois, ça fait 20 ans que je suis dans la même boîte. Heu, donc, heu, c'est vrai que, bah, j'ai l'historique aussi, tu vois, de des process, heu, l'historique, heu, de la vie de la société. Et hem, bah, les gens, en fait, viennent, heu, faci alors, c'est vrai, que je suis comme je suis quelqu'un qui s qui est assez joyeux <chuckles> et heu, qui, du coup, ne refuse pas de d'aider, heu, les gens viennent très facilement me voir. Heu et hem, heu, la direction, heu, en fait tout autant. C'est ça qui est un petit peu, heu, ambigu pour moi parce que même la direction, hem, de me sollicite, heu, au lieu d'aller voir, heu, certaines de mes collègues, par exemple.
Mmh mh. Oui. Oui. D'accord. Ouais, donc, heu, en effet, ouais, c'est compliqué, puisque d'un côté ils te disent: «Heu, tu le f ne le fais pas trop», et en même temps, eux aussi ils p ils participent à cette, heu, tendance. Et après, ils te reprochent de de le faire. C'est vraiment quand même, heu.
Oui c'est ça. C'est exactement ça. Tout à fait. Donc c'est pour ça que, là, si tu veux, je suis un petit peu, heu, heu, bah, dans le flou et comme, tu vois, c'est ressorti à mon entretien annuel, heu, bah, je je sais plus comment me positionner, je sais plus, heu, heu, tu vois, où mettre la jauge, heu, pour dire, heu: «oui» ou «non». Hem et je suis complètement perdue.
Je comprends. Donc ce sentiment de se sentir perdue, heu, c'est vraiment désagréable et puis, heu, tu veux te sentir, heu, à l'aise et en confort dans une société à laquelle tu travailles depuis longtemps, hein, c'est paradoxal que tu te sentes, heu, tiraillée dans cette situation, c'est sûr que, hem, ça peut être délicat, hein. Je peux comprendre, hein, s sur le long terme, heu, ça ça commence à peser donc, là, en plus, heu, on te le reproche, hem.
Oui.
Et ouais.
C'est c'est que, du coup, tu vois, maint alors, qu'avant, on pouvait me le dire, heu, heu, verbalement, en disant: «Bah, oui, heu, heu, toute façon, heu, Mylène, heu, elle sait elle elle dit toujours, heu, elle dit toujours "oui"», tu vois. Heu, mais, heu, sauf que, maintenant, il y a eu un changement de direction, tu vois, depuis, heu, 1 an et demi, 2 ans, heu, c'était des personnes qui étaient déjà en poste. Donc qu'on connaissait déjà et qui ont pris, heu, la relève de la direction et heu, bah, hem, eux ça leur, heu, ça leur déplaît qu'on me sollicite, heu, comme ça, à tout-va.
Mmh mh. OK.
Heu, heu, donc tu vois, c'est les 1ers à dire: «Bah oui, mais ça, heu, vous faites ça, heu, alors que je vous ai demandé ça, vous faites ça avant, mais, heu, ça, c'est pas c'est pas à vous de le faire».
Ouais. Mmh mh.
Bah oui, mais bon on est venu me voir donc, heu, si on me sollicite, c'est que, bah, tu vois, c'est c'est aussi une preuve de confiance, si tu sollicites quelqu'un.
Tout à fait. Alors c'est c'est intéressant parce que, heu, ça part d'une bonne intention. Tu veux pouvoir aider les gens et tu es quelqu'un qui, je pense, a envie d'aider et de répondre aux demandes qu'on te qu'on te propose. Le truc c'est que, heu, en effet, heu, la nouvelle direction, peut-être, te connaît pas suffisamment pour comprendre que c'est ton fonctionnement et que, toi, ça te va. C'est juste que le fait que, eux, te le reprochent, ça veut dire qu'ils te comprennent pas très bien, ou alors ils ont pas compris que les gens, hem, avaient besoin de venir vers toi, naturellement et que tu étais un peu le le ciment, tu vois? Tu les tu aides la société à mieux comprendre ou à mieux répondre, heu, aux différentes questions qui, heu, qui se proposent, heu, donc à mon avis à mon avis, tu as sûrement une une bonne, heu, un comment dire? Un bon avantage pour toi qui est, juste, probablement, heu, comment dire? Heu, en second au second plan, parce que, heu, tu n'es pas reconnue sur ça. À mon avis c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, heu, peut-être il faudrait il faudrait juste, que tu essaies de suggérer à ta à ta direction, heu, que ton rôle, il est aussi, heu, un peu un une forme de médiation
Oui tout à fait. Oui.
et qu'ils te qu'ils te mettent, heu, probablement, heu, des des projets spéciaux, heu, par rapport à ton poste, qui te permettraient de de répondre à ça. Puisque, hem, tu peux apprendre déjà à dire «non», heu, est-ce que est-ce que tu te, heu, comment tu te sens quand tu dis «Non»? Est-ce que quand tu te dis: «non», c'est OK pour toi, ça t'arrive de dire «non»? Heu, admettons sur, heu, une période de 1 mois, combien de fois tu as dit «non» lorsqu'on t'a demandé quelque chose?
Alors en toute honnêteté, plus souvent. Par contre quand je le fais, heu, parce que je sais que, heu, heu, en fonction de ma charge de travail. Heu, si je rajoute, heu, cette demande, heu, ça passera pas au niveau, heu, pour tout sortir donc, heu, bah, je peux dire: «Bah, non en fait là, heu, ça peut pas» mais comme la personne insiste
D'accord.
heu bah en me disant: «Bah, oui, mais là, j'ai besoin de vous» enfin, tu vois? Et, ils savent très bien me parler <chuckles> «Heu, j'ai besoin de vous, heu, là, heu, je peux enfin il y a pas d'autres d'autres assistantes qui savent faire ça. Heu, je sais que, bah, vous, heu, ça va être fait rapidement et ça va être mieux fait». Tu vois tu vois? C'est un peu brosser dans le sens du poil. Mmh, après c'est c'est sincère, hein, ce qu'ils disent. Mais, heu, dès qu'ils insistent un petit peu, bah, en fait, heu, je dis: «Bon, bah, je vais me débrouiller et puis, heu, je vous fais ça, heu, rapidement» ou alors j'essaie de tirer un peu sur les délais mais, heu, bah je veux dire, heu, ça le non se change rapidement en oui.
Ah oui. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais, je vois. Donc, hem, je me rends compte que c'est quelque chose qui est important pour toi de d'aider les autres et donc heu, tu z si jamais tu te tu es forcée de dire: «Non», tu le tu le dis uniquement quand tu as pas le choix en fait, c'est ça? Quand tu as un minimum de possibilités, heu, <chuckles> tu dis: «Oui» quoi.
Ouais, c'est c'est ça. C'est c'est exactement ça, tout à fait si je si je peux proposer une alternative, heu, tu vois, sur heu, heu, bah, heu, je veux bien mais, heu, heu, ça va pas être possible, par exemple, heu, au niveau de de la journée, par contre, je peux m'y mettre dès demain matin en arrivant, heu et que ça convienne à la personne, bah, heu, du coup, heu, heu, bah je le prends quoi.
Mmh mh. Et j'ai une autre question pour toi, heu, je vois qu'à mon avis, heu, c'est vraiment comment dire? Je pense c'est une valeur positive pour toi et c'est pour ça que, tu peux difficilement, heu, dire: «Non» puisque, se f dire: «Oui» pour toi, c'est une valeur importante. Je je te souhaiterais de d'essayer de faire un test, de te dire: «est-ce que, toi, ça t'arrive des fois de demander de l'aide?» est-ce que tu as l'habitude de demander de l'aide?
Oui. Alors ça, c'est très rare. <chuckles> Parce que je parce que je vais, hem, si j'ai si j'ai pas l'information, heu, je préfère aller chercher par mes propres moyens. Par contre, heu, si je vais perdre trop de temps ou là je suis sûre, par exemple, de de de pas trouver l'information, parce que c'est pas du tout dans mon domaine, heu, bah, je vais aller voir, heu, la la personne référente. Mais sinon, dans la plupart du temps, non, je je me débrouille par moi-même.
Et oui, tu vois? Mmh mh. Bien, tu vois, même si tu sais, heu, la plupart des sources d'information et que tu arrives à trouver toi-même, à faire la recherche et l'introspection nécessaire, pour pouvoir trouver les les solutions, heu, je ce ce serait bien que tu essayes de voir ce qui se passe, quand les personnes qui viennent souvent te demander des choses et bien, c'est toi qui leur demandes et tu vas voir comment elles, elles se comment comment elles, elles se positionnent et tu vas te rendre compte que, heu, parfois, elles vont te dire, heu: «Non», plus facilement que toi tu l'aurais fait et tu vas te rendre compte que finalement c'est possible de dire: «Non», tu vois? <chuckles> C'est ça que je veux dire comme exploration. Tu vois?
D'accord. Oui. Ouais. D'accord.
Parce que, heu, c'est un process qui est pas logique pour toi, parce que tu as envie d'aider les autres et tu es douée pour ça, hem, mais si tu t'entraînes à te te dire: «Bon écoute, ça c'est un peu compliqué, je vais perdre du temps là-dessus. Bon, je vais poser une question et je vais demander de l'aide et on va voir comment ça se passe» ,heu, tu vas devoir qu'il y a il y a tu vas te rendre compte il y a des personnes qui vont t'aider. Tu vas te sentir mieux, du fait qu'on t'ait aidée et que peut-être, du coup, c'était plus facile à gérer, mais aussi, tu auras des personnes qui vont te dire: «Non» et tu vas te rendre compte que finalement, heu, ah ben, c'est pas si grave qu'elles m'ont dit: «Non», tu vois? <chuckles>
Oui. Oui! Bien sûr, mais après du coup il faudrait que, j'arrive à le le transposer pour moi, heu, peut-être sur des, hem, sur des des petites choses peut-être au début, histoire de, pas non plus me mettre en porte-à-faux et puis, heu heu, que je sois aussi, heu, à l'aise avec, heu, avec ma nouvelle, heu, ma nouvelle façon de faire.
Mmh mh, tout à fait, hein, c'est b bien sûr, c'est c'est difficile à à faire un parallèle direct, mais ce que je, heu te recommande de faire, c'est de d'explorer ce chemin-là, pour comprendre que, heu, ça va dans les 2 sens. Et heu, une énergie qui va tout prendre dans un sens, mais pas dans l'autre, heu, sur le long terme, heu, ça fait un déséquilibre, bah, autant pour ton équipe qui se repose trop sur toi, que autant pour toi qui, heu, es trop, hem, on va dire incontournable. Heu, ça a fait une ps une ps ça peut faire une sorte de de manque de fluidité, heu, qui, heu, finalement, tu vois, ça pourrait être beaucoup plus harmonisé s'il y avait pas ce ce fonctionnement-là. Je pense que c'est gratifiant de sentir que tu es utile, tu vois? Heu, mais des fois des fois quand ce sentiment, après, là il commence à dépasser tes propres priorités, heu, c'est sûr que ça peut commencer à à nuire. Tu vois?
Ouais. Oui. Oui et puis c'est surtout que, là, vu que c'est ressorti à mon entretien annuel, heu, tu vois, ça va être écrit, heu, dans dans mon dossier, heu, on va dire de salariée, heu, comme quoi il faut que je sois vigilante, heu, là-dessus
Mmh mh.
et que j'essaie de retrouv de trouver un réglage, heu, mmh, peut-être un peu plus subtil et puis, ar occasionnel peut-être? Mais, heu, peut-être un peu plus, heu, pr prononcé?
Tout à fait. En en tout cas regarde, ce que tu pourrais faire déjà, c'est de te dire, heu, lorsque ça se présente et qu'en, en en effet, c'est ta direction qui t'a re qui t'a reproché ça un peu. Si jamais quelqu'un, heu, il te demande quelque chose, tu peux dire: «Ben, écoutez, heu» tu peux les renvoyer vers la direction comme ça ils verront que, <chuckles> tu as réussi à dire non et que tu les as envoyés. Au moins, ils auront un petit peu une preuve que tu es dans le bon sens et que tu commences à essayer une nouvelle approche.
Ah oui, c'est vrai! Ça, c'est une super idée parce que du coup, heu, après c'est à la direction de, heu, d'arbitrer, heu, si je prends ou si je prends pas. Ça c ça ça franchement ça ça m ça me fait beaucoup de bien, heu, et ça va me permettre d'être plus à l'aise avec, heu, avec ça. Merci, heu, énormément pour, heu, pour ton aide et ton soutien.
Exactement. Avec plaisir.